Sehr gut.
Ja. Hast du denn heute schon Sport gemacht oder wirst wird's noch, äh, Sport machen?
Und Ich mache äh, äh, also ich habe ich habe 'n paar kleine Sporteinheiten Also was heißt, ne, „Sporteinheiten“? Ich ma habe 'n paar Liegestütze gemacht und 'n paar Klimmzüge hier jetzt bei mir zu Hause. Äh, werde später auch noch 'n klein bisschen denke mal, in den Abendstunden und Nachmittagsstunden werde ich 'n 'n bisschen spazieren gehen und vielleicht dann auch noch mal 'n bisschen mit Hanteln arbeiten, die ich hier zu Hause habe.
Mhm. Mhm. Ah, das klingt
Ja, also n n nicht zu viel, aber wie gesagt, Hauptsache man macht 'n bisschen. Und
das klingt doch sehr gut, ja.
Und warst du schon laufen oder gehst du heute Abend?
Ne, ich war n war noch nicht wegen der Klausur heute Morgen, aber ich werde werde später noch wandern gehen, ja.
Ah, Wandern, okay.